Kasi hindi naman ako anak mayaman para bumili nang bumili nang bumili, 'di ba? Tama ka na naman.
<clears throat> At saka ano tama. At saka ano, lagi mong isipin ano na 'yan ay materyal na bagay ano. So, ang materyal na bagay nagfe-fade, ah, lumilipas din. Tapos why not ano, 'di ba, nagfe-flex ka, oh, puwede mong i-repurpose 'yan. Maraming gumagawa ng gano'n na parang, "Oh, ito ito 'yong look ko ng ganito ng ganitong taon tapos same dress, gano'n ding taon, oh, 'di ba?" So, parang glow-up 'yong mangyayari. Puwedeng super same, puwede rin namang comparison na sabihin mo "Oh, ganito kapag naiba ang hairstyle. Ganito 'pag ibang bag 'yong gamit ko. Or ganito kapag ang top na a ano ay minatch ko sa ganitong ano, bottom." Ayan. So, 'di ba? Maganda ngayon 'yong comparison kumbaga magkakaroon pa ng idea yung tao na, "Ay, puwede naman pala akong hindi masyadong bumili." Kasi para din 'yang ano 'no, hindi masyadong makukumpara, pero isipin mo parang gadget ano, na ime-maintain mo din naman 'yong damit, paplantsahin, papasok sa aparador tapos kapagka nabutas, puwede mo pang ano, ah, i-stitch o sulsihan para naman ma-repair o kaya puwede mo ring ipa-repair sa labas, ayan. So, gano'n. Kumbaga maiiba ngayon 'yong new year mo kasi, ah, iba na 'no, parang practical. Maraming gan'yan na mga content na, "Oh, magiging practical tayo ngayong taon na 'to. Ganito ang gagawin ko," ayan.